Me conta já fez amizade que durou além da viagem?
Ah, já. Já sim. Várias vezes, na verdade.
Ai, conta um pouquinho.
Mas eu vou contar de uma que foi muito importante na minha vida. Foi quando eu fui para o Chile.
Ai, qual foi? Olha. Sim.
Né. Eu fui para o Chile e com a intenção de ir para o deserto do Atacama. Era o meu grande objetivo, né.
Nossa, lugar maravilhoso, né?
Nossa, é inesquecível, parece que você tá indo pra um outro planeta, né, quando você vai visitar as paisagens.
Ah, incrível e me conta um pouquinho, como é que você fez essa amizade, nesse lugar incrível.
Na verdade, foi antes. Tudo começou no ônibus, né, porque bom, primeiro eu fiquei em Santiago, né, 1 semana em Santiago, alguma coisa assim.
Tá. Sim.
Mas já com esse objetivo de ir para o deserto do Atacama.
In Ai, que excelen
E Quando eu perguntei para os meus amigos chilenos, lá de Santiago, eh, o que que eles me aconselhavam fazer. Aí eles falaram: "Olha, antes de você ir, no caminho, você pode ir para La Serena, né. E também de La Serena, você pode visitar o Vale do El Pisco".
Ah, ok. É no caminho da viagem de Santiago até Atacama. É isso?
Então eu fui Isso, porque é longe. Longe, longe, longe, tá. Mesmo para chegar em La Serena, já era no eh, já era longa, a viagem.
Aham. Sim. Aham.
Então, hã, chegando em La Serena, fa fiquei um dia lá, fui visitar as os as paisagens próximas. Era uma praia, aí tinha essa montanha
Ai, que gostoso.
e, eu estou contando toda ess essa parte, porque ela é importante também. Ela vai entrar na história. <laughs>
Sim. Ela faz parte da da da do conhecido que você fez na viagem, perfeito. <chuckles>
Isso mesmo. Aí, eh, o ônibus que eu ia pegar de La Serena para o deserto do Atacama, saía às 10h, né.
Ah. Sim.
Eu estava viajando sozinha, importante também colocar esse detalhe.
Ah, bom, ressaltar esse detalhe. Aham, sozinha.
Hum. Sozinha, porque eu tinha alguns amigos em Santiago, eu fui visitá-los e depois eu falei: "Eu quero ir para o deserto e eu estou tranquila. Estou com meus livros, com a minha câmera fotográfica, tá tudo bem".
Ah, tá! Estava completa. Com sozinha, mas completa. Ótimo!
Isso, isso. Aí, hã, estava na rodoviária, o ônibus, né, que eu ia pegar. Acho que o primeiro falhou, colocaram um outro, e assim, a viagem começa. Entro no ônibus entro no ônibus. Eu tinha um amigo também que, que eu conheci na viagem, né, que era um outro brasileiro
Ah, teve que esperar. Hã. Também nessa viagem que você fez pro Chile.
Isso, porque eu fiquei no Albergue da Juventude, né, em Santiago.
Sim. Ah, lá se conhece pessoas, né? Albergue sempre é uma porta de <chuckles> de pessoas.
E no al Isso mesmo. Aí, eu conheci um brasileiro, e ele também estava indo para o deserto do Atacama e, também, querendo parar nas mesmas cidades que eu ia parar antes de ir e beleza, né? Aí, a gente estava lá na rodoviária, pegou o ônibus, subiu, né, e ok. Só que ele era muito chato.
Ai, que legal! Uhum. Ótimo. Ah, meu Deus. Aham.
É, e eu fui descobrir ali nessa viagem, porque eu esqueci do detalhe: era uma viagem de <clears throat> 15 horas.
Sim. Nossa. Do de Santiago até esse local que você estava estava indo para para primeiro primeira parada, né.
Não, para a primeira parada era menos, né, porque, eh, a gente fez 2 paradas antes. A gente foi para Valparaíso. Acho que de ch Santiago a Valparaíso deve ser umas 2 horas.
Ah, mais curtinho, uhum.
E lindo. Valparaíso maravilhoso, uma cidade super colorida, super bonita, eh
Ai, deve ser incrível.
De Valparaíso pra La Serena, eu acho que também deveria ser umas 2 horas, agora eu não tenho assim, a a a informação exata, mas alguma coisa do gênero.
Ah, entendi. De La Serena até Santia da até San eh, perdão até, hum, Atacama e que eram 15 horas, isso?
Longa. Exato. Exatamente.
Ah, perfeito.
Hã, ok, né, então, ele, né, estava do meu lado, esse brasileiro e ele falava, falava, falava, mas ele não parava. Ele não me deixava em paz, entendeu? Ele não parava de falar, só que eram assuntos que não me interessavam.
Ai, que desagradável, hã. Ai, que chato! Viagem ficou pesada um pouquinho.
É. Aí, aconteceu o quê? O ônibus quebrou várias vezes antes da gente chegar no Atacama. A gente teve que trocar de ônibus, no mínimo umas 3 vezes, né, mas tudo bem.
Menina! Que loucura! <chuckles>
É uma loucura. A gente estava no no ônibus, eh, quando deu assim umas 06h, que eu abri meus olhos depois de dormir um pouco, eu já me sentia no deserto, porque eu olhava pra um lado, nada; olhava para o outro lado nada. Tudo bem que eu estava numa estrada, talvez sej isso seja normal.
Hã. Nada. Entendo.
Aí, quebrou o ônibus a primeira vez. Desce todo mundo do ônibus, espera um outro ônibus vir.
Hã. Meu Deus, que que trampo. <chuckles>
E e isso essa pessoa, que eu conheci na viagem, estava sentada atrás de mim no ônibus, né?
Hum. Ah, ela estava atrás, então não estava do teu lado.
Não, o do meu lado era o cara chato. É.
Ah, tá. Tá, essa já é a pesso a segundo personagem que vai entrar na na história. Isso, que você fez amizade. Perfeito.
É Isso. Aí, eh, o ônibus quebrou mais uma vez, desce todo mundo, sobe todo mundo.
Ai.
Aí, o ônibus quebrou de novo, desce todo mundo, sobe todo mundo. Aí, eu comecei
E dai ni eh, nisso vocês tinham que remanejar as bagagens também, né? Se tinha bagagem, eh
É, isso mesmo. Tinha que pegar
Todos nossa, que trabalho, que trabalho.
Eu até perdi uma coisa no ônibus. Né, ti eu tinha feito um quadro. Eu não, né. Fizeram um quadro da minha imagem. Fizeram um um retrato da minha imagem, mas desenhado.
Aham. Que pe
E eu acabei perdendo no ônibus.
Ai, que pena. Que pena. Bom, faz parte. É, faz parte. E daí dessa última vez que vocês trocaram de ônibus
É. Coisas da vida. É. Ah. Aí, da última vez, né e que eu já não aguentava e mais esse meu amigo, que estava me acompanhando o brasileiro, que falava demais. Aí eu comecei a falar com esse outro cara atrás de mim. Porque ele falava
Aham. Sim. Eles também é brasileiro ou não? Não.
Não, não. Ele era francês. Ele é francês. E só que ele fala muito bem espanhol, né, porque a mãe dele é mexicana.
Aham. Ai, que bom. Então conseguiu manter uma comunicação. Hum.
É, no começo, eu nem pensei que ele fosse francês. Eu achei realmente que ele fosse espanhol, né. Fosse chileno.
Hum. Sim. Pela língua, né.
Isso. Aí, então eu comecei a conversar com ele, e tal. E quando nós chegamos em São Jorge, né, que é a cidade lá de do deserto do Atacama, eu percebi que a gente estava indo para o mesmo hotel.
Hum. Olha, que interessante.
Aí a gente combinou.: "Ah, en" A gente tinha falado dos passeios que a gente queria fazer.
Aham.
Aí a gente combinou: "Ah, então amanhã a gente se encontra tal horas, né, pra a gente poder fazer o passeio". Eu acho que o primeiro passeio foi, o Vale de Marte, o Vale da Morte. Acho que é o Vale da Morte, mas também não me lembro exatamente.
Os passeios. Uhum.
Eh
E foram fazer juntos?
Sim, o o meu amigo brasileiro também foi, né. E
Sim, eu ia até perguntar do do amigo brasileiro. Estava junto também no hotel?
Tava junto também no hotel.
No hotel, uhum.
Aí então, o primeiro dia a gente fez essa via ah, esse passeio num lugar, assim, incrível. Foi por isso que eu disse que parecia que eu estava mesmo em um outro planeta.
Ah, imagino.
É. <chuckles> Aí, depois, no dia seguinte, tinha uma outra um outro passeio que era pra ver os eh, como é que chama? Geisel. Sabe, assim é que é aquela fumaça que sai, né, do chão.
As geisers. Aham, sim, que sai a fumaça. Aham, perfeito. Nossa de deve ser incrível também.
É, não é uma é um é realmente uma sensação de tá fora do planeta, né, porque, você chega lá em cima, a paisagem já te faz pensar no solo da Lua. <chuckles>
Ah. Olha só, que incrível.
E hum. Isso é umas 05h, né? Aí, você começa a ver, né, a fumacinha saindo, todas as pessoas, depois o sol nascer. É inesquecível.
E muitos turistas, né, visitando esse lugar. Com certeza, também devia ter.
Ah, de manhã sim. Deveria ter uns 4, 5 ônibus que chegaram.
Bastante bastante gente, é. E esse passeio você foi fazer também com os com o brasileiro e com o o francês?
O tempo todo o brasileiro estava junto. O tempo todo, é.
Tava junto. Hã. <chuckles> Como um um encosto. <laughs>
Mas a gente Isso, porque ele também estava sozinho, né, e ele não conseguia muito fazer amizade, né? Ele era justamente como ele tinha esse jeito de falar demais, acho que as pessoas não se interessavam muito por ele, né?
Ficava um pouco pesado. É, imagino.
É ele ele monopolizava a conversa e nem sempre de coisas interessantes, né.
Ah. Ai, aí é complicado, complicado.
É complicado, então, ah, a gente acabou fazendo vários passeios juntos, né, fo nós fomos também para os Salares, perto do Peru, eh
Uhum. Olha!
Porque, na verdade, no momento a gente discutiu, assim, onde a gente poderia ir além do Chile e eu estava com o tempo livre, né, aí ele
Aham e ele também.
E ele também, ele falou: "Ah, você gostaria de ir pra Argentina, em Salta, né? Falei: "Olha, não estava nos meus planos, mas eu vou". Aí, nesse eu topei.
Hã. Mas topou. <chuckles>
Aí, nesse momento que o brasileiro acabou voltando, né, para o Brasil e eu fu continuei minha viagem para a Argentina.
Para o Brasil. Hã. Ah, que incrível. E da e vocês, eh, depois dessa viagem, vocês foram então, saíram do Chile, foram para a Argentina e depois vocês foram para o Peru também, é isso?
E É. Isso. Não, quem foi para o Peru foi esse brasileiro, porque é verdade, acab não expliquei direito, né, ele é ele trabalhava na Gol, né, que é uma companhia aérea, então, ele conseguiu, eh, uma passagem voltando do Peru. Então, ele foi embora para o Peru, mas pra poder voltar para o Brasil, né, de avião, sem problema.
Ah, foi o brasile Uhum. Ah, que ficaria mais fácil, sem problema. Aham. E você seguiu para a Argentina com o francês e até hoje vocês mantém esse contato? Essa amizade? Como é que
É. Sim, sim, eh, a gente se casou.
Olha só, foi mais que uma amizade, então.
<chuckles> Por isso Foi mais que uma amizade, porque quando você me perguntou da amizade, ele também é o meu melhor amigo, além de ser o meu marido, ele é o meu melhor amigo.
Ai, que bacana, que lindo. Isso é muito importante, né? Eu acho que é, hum, pra além do casamento essa essa cumplicidade, essa amizade, eh, tem muito valor, né, num relacionamento assim tão tão forte que nem um casamento.
Tem muito valor, porque é o que vai, eh, te segurar, né? Porque com o tempo os sentimentos, eles mudam, né? A gente nunca tem o mesmo sentimento igual 100% do tempo, mas se você tem ao menos a amizade, é um é um grande laço, né?
Com certeza. Ah, com certeza. É, com certeza é um grande laço, porque a amizade também envolve respeito, envolve compreensão, empatia, né? E que nem você falou, eu acho que os sentimentos eventualmente alteram, né, se modificam, mas a amizade, normalmente, ela tende a perdurar por muito mais tempo, né?
Exatamente, porque tem a coisa da cumplicidade, da confiança, né.
É, são valores muito importantes, né? A cumplicidade, a confiança que nem você citou, isso te dá uma segurança também, né?
É, isso faz com que você seja você mesma.
Perfeito, é isso mesmo. Nossa, hã, que bacana. E esse outro brasileiro, você você ainda tem contato? Não, daí, nesse esse você acabou deixando um pouquinho.
Deixei. Não, no começo ele tinha tirado várias fotos, então, ele tinha meu e-mail, ele me mandou as fotos, né, a gente se falou um pouco, mas, né, com o tempo, ah, hum, num teve nada, assim, que nos ligou realmente, né, além das fotos.
Sim, foi afastando. Ah, imagino. É até porque, às vezes, é pelo momento, né, tem pessoas que passam e depois passam naquele período na nossa vida e depois acabam saindo. Mas o o francês realmente veio pra ficar, como um amigo eterno, aí.
Exatamente, porque eu não estava planejando fazer a viagem para a Argentina, né. E eu nem sabia que eu ia acabar me apaixonando e me casando com ele. Mas eu já senti essa ligação. Eu já me sentia à vontade com ele, né.
Ai, que coisa boa, que interessante. E você pensar que muitas pessoas se que, eh, que se conectam dessa maneira, né. Seja por uma viagem, seja até por um encontro casual, que às vezes, muda totalmente o destino, né, e e a rota da da pessoa.
É, mas isso acontece quando você tá aberto, né, quando você tá feliz, quando você tá disposto. Né, eh
É verdade, é verdade. Você tem toda a razão. Você tem que tá aberto a a essa esses acontecimentos, né.
Exatamente e na época mesmo eu estava lendo um livro, eh, A Insustentável Leveza Do Ser, né. E era exatamente a história de uma mulher que acaba conhecendo um médico acho que ele era médico e ela deixa tudo pra ficar com ele, né. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo. <chuckles>
Uhum. Olha. Muito similar mesmo. Nossa! Eu adorei a tua história, foi muito emocionante. Muito obrigada por compartilhar comigo.
Ai, foi ótimo falar, porque me fez pensar nela e me fez lembrar desses bons momentos. Muito obrigada também. Até a próxima.
Até. Até a próxima.